Il caffè leccese, wow, ne mi trovi impreparato. Ehm, probabilmente, allora
Eh, allora, ehm, sicuramente è caffè, ghiaccio e, mhmm, uhm, tipo, ehm, ehm, sai aspetta con fo con le con la mandorla.
Ah, sì, sì, il caffè shakerato, col ghiaccio, tipo con la cla con la cremina. Ah, con la mandorla, no, no, non conosco. Non conosco, dico la verità, non conosco, non so se sia frutto dei social degli ultimi anni, oppure semplicemente, ne sono io ignorante che potrebbe anche essere, assolutame
No con la mhmm, con tipo la g sì. I concentrato di mandorla. Ah, okay. Oka Mh. Allora, io devo dì la verità non lo conoscevo, cioè l'ho scoperto quest'anno, però ti dicono tutti quanti che è molto buono e fresco, cioè è molto easy esti sei e sei molto semplice, cioè pe ghiaccio, caffè, e sto coso, sai hai presente quel coso che si mette pure nelle granite, per esempio, però a mandorla. Mh-mh. Quindi Eh, da provare. Sciroppo, sciroppo.
Mh. Mh-mh, mh. Mh. Sì, sì, certo, certo, certo. Wow. Proverò, proverò. Quando quando quando scendo proverò, proverò, proverò.
Mi è venuto, mi è mi è venuto lo sciroppo di mandorla, credo.
Ah, sciroppo di mandorle, okay, okay! Proverò.
Sì sì sì. Oka pure io lo voglio provare, però non so se qua lo trovo in giro o devo anda' in Puglia, boh.
Proverò, proverò. Esso. <laughs>